Und, ähm ja, daraufhin habe ich da habe ich direkt von von meinem, äh, Ex-Chef geträumt und ich habe geträumt, dass der
Ja. <chuckles> Dass der mit dem Schneemann tanzt. <laughs>
dass der mit dem Schneemann tanzt, echt, ähm. Na ja, ich habe geträumt, dass der plötzlich völlig unerwartet, ähm, mich besucht hat in einer Situation, wo's gänzlich unpassend war. Und, ähm, er hat mir quasi, ähm bei mir etwas abgegeben, was ich aber in der Sekunde überhaupt nicht gebrauchen konnte. Und ich, äh, habe dann zu ihm gesagt, dass ich das gut finden würde, wenn er sich das nächste Mal ankündigen würde, weil, ähm, so ist jetzt irgendwie meine Situation grad total zersprengt und, ähm, er ist immer so 'n Typ, der total von sich überzeugt ist. Dann hat er, ähm, irgendwie gesagt, äh, nö, das wäre jetzt irgendwie seine Entscheidung.
Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Ja. Mhm. Okay. <chuckles>
Und dann hat er mir noch vorgeworfen irgendwie, dass er mir auch 'ne E-Mail geschickt hätte und, ähm warum auch immer, das habe ich auch selbst im Traum nicht so richtig verstanden, hätte er da, ähm, so 'ne Fake-E-Mail-Adresse mit reingesetzt. Und weil ich ja?
Mhm. Ja. Okay. Ist das aber ganz kurz, ist das schon länger her, dass es, äh dass du dann nicht mehr da arbeitest oder ist das relativ frisch?
Ne, ich ar ich i ich arbeite da n immer noch. Er ist er ist ach so, er ist Entschuldigung, das konntest du nicht wissen, er ist mein Ex-Chef, weil, ähm, er geht in 1 Jahr in Rente und, ähm, er hat jetzt noch mal ganz fürs letzte Jahr noch mal so interimsmäßig die Abteilung gewechselt.
Ach so, okay. Äh. Ja. Ah, okay, mhm. Ah, okay, okay. Ja, okay, dann ist es ja noch relativ frisch, dass einen so was noch beschäftigt. Ja, ja, ja. Mhm.
Damit das damit das damit das genau, damit das Ausleiten aus dem aus dem Job sozusagen einfacher fällt. Keine Ahnung, ich ich ich weiß nicht, warum der noch mal interimsmäßig die Abteilung gewechselt hat. Und, ähm
Ah. Ja, ja, okay. Mhm.
ja, und irgendwie hat er mir da so 'n Formfehler, ähm, äh, vorgeworfen.
Mhm.

Ja, also manches Mal habe ich richtig abgefahrene Träume und das finde ich richtig cool und, ähm, am besten finde ich irgendwie, wenn man wirklich so wach ist und man ist in so 'ner Art Z sch zustand zwischen, äh, noch nicht wach und noch nicht und aber man schläft nicht mehr so richtig. Und dann macht das Hirn ja, was es will und das ist so abgefahren und, ähm, ich ich ja, ich mag das total. Und manchmal versucht man ja weiter zu schlafen, dass man wieder in diesen Traum reinkommt.
Ja. Ja. Ja. Genau, ja. Ja. Ja. Ich auch. Ja. Ja, genau.
Was hast du denn noch 'n Traum irgendwie, wo du dich dran erinnern kannst, was da passiert ist?
Ja. J Ja, komplett, äh, nämlich den den von letzter Nacht
Mhm. Oh, okay, ganz aktuell.
und ähm, genau, ganz aktuell. Und es war auch definitiv nicht letzte Nacht, sondern das war zwischen 8:00 und 9:00 morgens heute.
Mhm. Ah, okay, okay.
Genau, ähm, ich habe aktuell ähm, also ich ich war gestern ultra-müde gestern Abend. Ich habe, ähm, gestern Abend noch gearbeitet und, ähm, bin dann nach Hause gekommen und
<clears throat> Mhm. Ja. Mhm.
habe mich, äh, auf's Bett gelegt und bin echt direkt um 8:00 oder ja, es muss a 8:30 gewesen sein, bin ich eingeschlafen und ähm, und bin dann irgendwie um 11:30 aufgewacht und war so 'n bisschen gerädert
Oh. Mhm. Mhm.
und, äh, habe mich dann aber noch umgezogen und mich dann wieder ins Bett gelegt. Und dann habe ich, glaube ich, erst mal so gebraucht, um wieder einzuschlafen und, ähm
<chuckles> Ja. Man darf nicht aufstehen zwischendurch, das ist es. Man sollte einfach weiterschlafen, ja, ja.
Ja. Ja, ja, das ist dann fatal. Dann bin ich auch topfit und dann kann ich bis 5 durchmachen so. Und ähm na ja und dann bin ich, ähm, aber wieder also ich bin dann eingeschlafen und habe dann auch richtig tief und fest geschlafen. Und ich komme in letzter Zeit morgens auch richtig, richtig schlecht ausm Bett. Und ich habe dann heute Morgen, denke ich mal, zwischen 8 und 9 halt, ähm, so 'n Traum gehabt. Ich bin immer mal wieder aufgewacht, weil ich mir auch 'n Wecker gestellt hatte. Und, ähm, da ich aber jetzt heute nicht so 'n Druck hatte aufzustehen, habe ich das dann erfolgreich immer wieder weggedrückt und weiter geschlafen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.

Ja, ja.
Und, ähm, ich habe mich, äh, gestern Abend, ähm, über meinen Vorgesetzten geärgert. Also, so richtig ist er ist er nicht mehr mein Vorgesetzter, aber er ist immer noch in unserer Whatsapp-Gruppe drin. So, und zwar habe ich gestern Abend gearbeitet und, ähm, völlig überraschend, ohne dass, äh, wir das wussten, da, wo ich gearbeitet habe, ähm, war plötzlich, ähm, Olaf Scholz.
Mhm. Ah. Okay. Mhm. Ach. <laughs> Oh, du bist schon so 1 Woche weiter gedanklich. <laughs>
Genau, also ich Ne äh, ne, das war jetzt kein Traum, das war jetzt echt. Also, gestern Abend war wirklich da, wo ich ge da, wo ich gearbeitet habe, war wirklich, äh, in echt, äh, Olaf Scholz.
Achso. Ach Quatsch. Und ich dachte jetzt schon, du hast von Olaf Scholz auch geträumt. Okay, <laughs> okay, okay.
Ne, ne, ne, ne, nein, nein, also, ohne Witz, ich ähm, und, ähm, es war unfassbar viel Polizei da und also, ich bin da da, wo ich arbeiten musste, bin ich hingefahren und dachte, ähm, so: „Oh, was ist denn hier jetzt los,“ ne? So, keinen Parkplatz mehr gekriegt und so überall, äh, F Polizei und Rett Rettungsfahrzeuge. Und äh, und dann bin ich halt reingegangen ins Gebäude und
Mhm, mhm. <giggles> Ja. Wahnsinn.
äh, und dann fiel's mir, äh, wie wie Schuppen von den Augen, weil vor 2 Wochen war schon mal Habeck da und da war so 'n ähnlicher Aufriss. Und ähm, na ja, und dann äh, dann habe ich in unsere, ähm, Whatsapp-Gruppe von meiner Arbeit reingeschrieben: „Äh, ich bin grad bei der Arbeit und, äh, hier ist grad Olaf Scholz. Also, wer ihn mal in echt sehen möchte, ne? Der, äh, kann mich ja schnell besuchen kommen. Ich bin hier noch 'n bisschen länger.“ Und ähm, und ich habe dann, äh, geschrieben: „Ich versuche unsere Arbeit so gut wie möglich zu präsentieren. Vielleicht hat, äh, Olaf ja noch mal 'n Blick drauf so."
Mhm. Ach so, okay. Mhm. Ah, okay, ja. <chuckles> Mhm. Okay.
Und dann kriegte ich nur irgendwann, äh, von meinem, äh, Ex-Vorgesetzten, äh, so: „Punkt, Punkt, Punkt, Olaf, wer?"
Mhm.